Ja, mhm, auf alle Fälle. Ja, das mal so nett, wenn man sagt, okay, man möchte so 'n Event mal außerhalb machen, ne, und, ähm, dann die große Leinwand, und so, ist natürlich schon schön, und so, die gemütlichen Sitze, so 'n bisschen nostalgisch wie von früher. Früher bin ich tatsächlich einmal in der Woche im Kino gewesen immer. Also da da wär ich noch gerne Filmkritikerin geworden zu der Zeit, weil so einmal in der Woche 'n guten neuen Film, der da rauskommt, anschauen, das hat mir gefallen. Ich habe sowieso in der gleichen Straße gewohnt, wo das Kino war. Es war superpraktisch, einfach rüberlaufen, ne, und genießen. Dann habe ich auch jede Kinokarte gesammelt tatsächlich. Die hatte ich auch tatsächlich alle noch bis letztes Jahr, ne? Dann habe ich mich davon getrennt, habe gesagt, „das brauche ich doch nicht mehr“, ne? Aber, ähm, ja, das war ganz süß.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Ja, genau. Ja. Okay. Ach so. J ja. Ach so, ja. Ja. Ach, okay, ja. Ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. Ja gut, ne, wie du schon sagst, Kino, die Filme wirken ja dann oft meist einfach anders, weil die Leinwand größer ist und natürlich auch die ganzen Soundeffekte und so weiter. Ähm, Ich meine, das
Mhm. Ja, früher hatte man ja auch nur winzige kleine Fernseher, ne? Das das war schon noch was anderes. Heute hat man ja glatt 'ne eigene Kino äh, Leinwand selber im Wohnzimmer stehen, von daher gibt's da keinen großen Unterschied mehr.
Ja, genau. Ja. Ja, ja. Mhm, mhm und genau, jetzt, äh, hat dieses Streaming für dich auch so 'n Geselligkeitsaspekt manchmal? Also jetzt hast du ja schon deine Popcornmaschine erwähnt. Guckst du manchmal auch mit Freunden oder Freundinnen so, äh, Sachen per Streaming an? Mhm.
Ja, mhm, das ist auch immer nett, mit anderen zusammen gucken. Dann kann man immer gemeinsam lachen auf jeden Fall, zusammen was vespern nebenher. Also, ja, das ist auch 'ne schöne Sache.
Genau. Mhm. Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, super, dann, ähm, danke ich dir doch recht herzlich für das interessante Gespräch. Das hat mir sehr gefallen, mir deine Geschichten anzuhören.
Hm, danke auch, war sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschau.